Ừm, <smacks lips> khi mà chơi như vậy thì nhiều khi có những cái pha cầu đẹp, hay là, à, những cái tình huống dở khóc dở cười thì nó cũng vui, đúng không? Kiểu như, mọi người trao đổi hay là đùa trêu nhau như vậy thì cũng rất là thú vị. Thay vì việc nà đùa nhau bằng những cái tin nhắn bình thường thì bị cuốn cái kiểu như vậy, đúng không? Thì bây giờ mình đùa nhau trên sân tập, vừa ra được mồ hôi, vừa làm cho cho cơ thể cũng khỏe hơn, chứ không biết nà nhiều khi là bạn có phải mang công việc về nhà không? Hay nà thường là sẽ để lại những công việc ở trên công ty để mà có thể nà về nhà, gọi nà, thư thải thư thái nhất có thể?
Đúng rồi đó! Ừm, thường á bạn là mình cũng hổng có, a, mang việc về công ty, tại vì hiện tại nói chung là may mắn là công việc hiện tại của mình á thì cũng hông có phải mang về nhà, thì mình sẽ cố gắng là làm hết trong ngày luôn, rồi xong là hôm sau mình làm tiếp. Nhưng mà mình có một cái công việc làm thêm nhỏ nhỏ thôi, thì buổi tối khi mà chơi cầu lông về á thì mình cũng có dành thời gian cho công việc làm thêm đó. Nhưng mà khi mà mình đã một ngày mình làm việc rồi, đúng hông? Rồi xong khi mà mình về nhà mình lại còn dành thời gian cho công việc nữa, thì đôi lúc á thì mình cũng cảm giác là hơi bị quá tải đi, khi mà tập cầu v lông về mình phải ừm, thức cũng khá là mệt mỏi á. Đúng rồi.
Ừm. Nà nhiều núc cũng ừm, gọi là, tự thưởng cho bản thân ấy. Những hôm mà mệt quá là thôi, đúng không? Gọi là tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi chẳng hạn. Nhưng mà khi mà nghỉ ngơi như vậy thì chắc là cũng không cũng vẫn phải đặt ra cho mình những cái giờ giới nghiêm công nghệ chứ. Núc nào mà, gọi nà, thư thả mà lại động vào công nghệ nhiều khi nà thức nguyên cả đêm đấy. Ờ.
Đúng rồi đó nha. Có những cái đợt mà á có mình có thích phin Hàn Quốc á bạn, có những cái đợt mà nó có ra những cái bộ phin rất là hay luôn. Mà bạn biết hông? Khi mà phin Hàn Quốc coi là coi không có ngừng luôn á. Mà tính mình á thì mình thích là coi một lèo, khi nào cho xong thì thôi, bộ phim Hàn
À. Chắc bạn nại đợi cho nó ra hết một hết tất cả các tập rồi xong mới xem 1 hôm, đúng không? Xong rồi xem đến sáng. <laughs>
Đúng rồi. Là phin Hàn Quốc á là một Nó một lèo là mười mấy tập, mà nhiều khi nói chung là mười mấy tập thì mình cày cũng hông có hết trong một ngày mà mình thường á nha, nếu mà bộ phim yêu thích á, thì có một cái thời điểm là mình cày đâu đó 3 ngày là mình sẽ cày hết nguyên một cái bộ phin luôn. Mà khi mà cày như vậy á thì mình sẽ hông có thời gian, ví dụ như mình làm về, đúng hông? Mình vừa ăn cơm mình vừa xem phin, rồi nhiều khi á mình nghiện tới nỗi á là mình bỏ chơi thể thao luôn. Nhưng mà, á, nhiều cái lúc như vậy á bạn, cái mình ngẫm nghĩ lại á, thì phin thì mình từ từ coi cũng được mà, mình cứ coi như vậy á là nhiều khi mà mình thức khuya á bạn, tới 2:00, 3:00 sáng để mình coi phim luôn. Cái là hôm sau á là hông có đi làm được, nên là từ đó á nha mình cũng dần dần bỏ cái việc là cày bộ phin á. Chỉ khi nào mình rảnh thôi thì mình sẽ dành thời gian tầm 1 tiếng, mỗi ngày mình coi một một tập thôi cũng được, chứ đừng nên là cố gắng coi quá nhiều một lần á, cảm giác rất là bị mệt mỏi con người luôn á.
À. Ừm. Trời ơi. Ừm.